Hiçbir şeyi gözüm görmüyordu ama şöyle bir şey olmuştu. Eee, biraz da ondan cesaret alarak ayrılmıştım. Eee, bizim bir beraber çalıştığımız bir partnerimiz vardı. Bu benim işimi zaten çok beğeniyordu ve bana aslında ofiste değer veren tek kişi de oydu, öyle söyleyeyim. Bizim patronumuz hiç kimseye değer vermeyen bir insandı. O kişi geldi, benim çalıştığım yeri gördü. İşte dedi ki, "Sen." dedi "Bunları böyle mi çalıştırıyorsun? Kızın sadece 1 tane ekranı var." Gitti bana ekran aldı 2 tane büyük. Bilgisayarlarımı
Hı hı. Hıı. Evet. A, ne kadar güzel. En azından biri varmış.
Evet, bu da sonradan gelen partnerlerden bir tanesiydi. Hani bizimle beraber çok çalışmıyordu, farklı bir şehirdeydi ama gelip benim hâlimi gören, bana acıyan tek insandı ve bu adamın, başka kendi ofisi de vardı. Sonra bana, benim ayrılmak istediğimi duyduğu zaman, son günüm son günüm de bizim ofise geldi ve bana şey dedi, "Çıkışta" dedi, "gel senle bir yemek yiyelim." Sonra bana iş teklif etti.
He he. <chuckles> He he.

Bence sadece şöyle, bence kendisi herhangi bir şekilde bu işin okulu okumuş, eee, mimar ya da inşaat mühendisi değildi zaten. Daha çok müteahhit gibi bir birisiydi. Dolayısıyla çok bilgili olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde bir yere gelmiş, büyük bir şirket kurmuş ama nasıl kurduğunu inan bilmiyorum. Emm Orası gerçekten muammaydı. Zaten ben daha gelir gelmez böyle Hintli bir, eee, muhasebecimiz var. Ona, işte, şeyi sordum; "A ayın kaçında yatıyor sizin maaşlarınız?" diye sordum. Kızın bana söylediği şey şuydu; "Ya, ben 6 aydır maaş almadım."
Hı hı. Hı hı. Burası muamma. Hı hı. Hı hı. Ay, i inanamıyorum ve 6 aydır maaş almamış ve hâlâ orada çalışıyor.